Hmm, may espesipika bang tao na parang na-aalala kapag tumutugtog yun? Ano yan?
Ay oo naman. Yes kasi may jowa-jowaan ako nun, nung 2nd year. Yes pero ako kasi parang jinowa-jowaan ko lang siya para kahit papano may taga-gawa ako ng project, utak-utak lang be. Oo hindi ako iyong jowa-jowa na sa labas talaga yung as in na nakikipag-date hindi, sa sa room lang talaga parang jowa lang kita dito sa school hanggang dito lang. So walang kiss, walang kahit ano, siguro yung hawak kamay, yun lang. Yung nagho-holding hands normal lang naman yun di ba. Oo yun lang yun pero yung sabihin mong jowa mo sa labas hindi kasi, hindi naman din talaga ako pwede lumabas ng bahay. So ayun, ano siya din siya din talaga. Mm, ganda din ang boses nun tapos mm.
Ay, wala naman. Hmm. Wow ha. <laughs> Hmm. Mm. Pag may exam? <laughs> Mm, bakit bakit ah, kinakanta niyo ba yan? Or parang dinedicate niya sayo? Sinayaw niyo nung prom? Bakit? Hmm.
Ah, siyempre since Ah, okey. Since ano nga di ba yun yung usong kanta parang yan na rin yung parang naging ano ko sa kanya yung kanta niya Kundiman, tapos yung 14 ng ano ng ano Silent Sanchar Sanctuary din kasi ano 14, yung monthsary namin.
Hmm. Theme song. Wow, ah. Kaya naman pala eh. Di ba? Hmm, talagang ano ah.
Eme! Pero ayun nga mm. So yun, naalala ko lang. Oo nakakatawa lang kasi di ba yes di ba nakakatawa gawa ng meron din pala akong jowa-jowaan nun naalala ko para lang maka-survive sa aking high school ano, high school era ganun.
Hmm, ginamit niya lahat. Hmm. Wa <laughs> Mu am mm, ma baka matalino si ano si jowa at siyang gumagawa ng mga ano ah, ayun pala eh ayun pala eh.
<laughs> Oo medyo ah, lalo sa Math ang galing niya, ang ganda pa ng sulat niya para siyang babae. Tapos di ba medyo hindi kasi ako nag-aayos ng pag-aaral nun pero dahil gusto niya nga na makapasa ako talagang pin ah, nagsusulat siya para sakin. Halimbawa yung sa yung sa ano, yung sa subject siya yung nagsusulat nun tapos pinupuna na nga ng mga teacher na ano hanggang kailan ka magpapaka ano diyan sa kay ano sa kay ganyan? Ayun yun yun. <clicks tongue> Anyway wala ganda lang. Ganda lang eh. Wala tayong magagawa. Mm.
Wow. <laughs> Na tapos nagising na siya? <laughs> Grabe ah, grabe. Pero yung up dun sa barkadahan niyo, ano ba yung vibe nung mga panahon na yun? Yung maingay na barkadahan, chill ba na araw, or dumaan ka ba sa mga ano, ganyan yung mga awkward na stage ng pagha-high school?
Yes. Oo. Mm.